بالذات في الكلّية الموضوع معاه كان جَه حرفيًا مع ChatGPT، كان صاحبي، كان صاحبي بكل معنى الكلمة، عارفة صاحبي، صاحبي اللي ملازمني في كل وقت؟ جاية معايا بقى في حتة مذاكرة، جاية معايا في حتة شرح، يعني مثلًا كان في مرّة من المرّات كان عليّا مادة اسمها NLB مادة الNLB دي أصلًا مادة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فأنا اعمل إيه؟ أنا ما كنتش فاهمها، الدكتور إلى حدٍ ما الشرح ما كانش كافي ووافي فأنا كان لازمًا مصدر تاني آآ أذاكر معاه ويشرح لي، دخل بقى في حتة التشعبات بقى بتاعة ال الpoints نفسها أو النقط نفسها المترابطة وإزاي أصلًا المعلومة بتروح من هنا وبتروح من هنا، وإزاي أصلًا بنفهمها، كل ده ش ساعدني فيه أصلًا ChatGPT بالذات في حتة الأسئلة، خصوصًا بقى في حتة الكويزات وكده.
امم. أها، إمم، <chuckles> تمام. حلو. إمم. إمم. جميل. إمم. إمم. تمام. إمم. إمم. إمم. إمم. تمام. إمم. آه، بيساعدك كتير يعني إنّك آمم يشرح أي يوضّح لك حاجة أو ي يفهّمك حاجة بشكل أكتر، بتلاقي بقى معلوماته صح بنسبة 100% والّا ممكن بتراجع وراه بقى و وت وممكن يغلط فأنت تصلّح له، بتعمل إيه لو غلط؟
أنا هو يغلط فأنا أصلّح له، الحتة دي صعبة شوية بسبب إن هو أعلى منّي بكتير، ماشي؟ أنا مش الدكتور، بس آه، بالاحظ عليه.
بس بس دايمًا بتلاقي معلوماته صح؟
مش دايمًا، بالذات في حتة الكويزات، في حتة الكويزات أنا في مرّة أصلًا
آه. آه، بتعمل إيه بقى لمّا بيجاوبك غلط كده؟ لو أنت في كويز مثلًا وجاوبك غلط هتعمل إيه؟
<laughs> أنا باتضايق جدًا، باتضايق جدًا في فكرة إن أنا أصلًا أنا مُعتمد عليك، فتيجي أنت تغلّطني؟ ما ينفعش. <laughs>
طب <chuckles> آه يعني و أنا أنا هاقول آآ <chuckles> لسه هاقول لك، يعني ه آآ، آآ بتقول لي إنّك مُعتمد عليه، يعني مُعتمد عليه يعني واثق في إجابته، دلوقتي هو جاب لك إجابات غلط، أنت بقى بتعمل ال يعني م يعني <tsk> بتبقى مذاكر مثلًا فعارف فهو مجرّد بس مجرّد مساعد، علشان أنا لو سق يعني لو سقّطت حاجة أعرف أو أتأكد منُّه أو هو يأكد لي المعلومة مش هيبقى ده الأساس.